วันเนี้ยค่ะ มีเรื่องไม่ค่อยสบายใจ แล้วก็รู้สึกค่อนข้างหนักใจเลย ที่อยากจะมาระบาย แล้วก็ขอคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยนะคะ
อา อัด ได้เลยค่ะ ถ้าหากว่าคุณมีความรู้สึกว่าไม่สบายใจนะคะ ก็สามารถพูดสิ่งที่อยู่ในใจออกมาได้เลยนะคะ ทางเราพร้อมยินดีที่จะรับฟัง ส ตลอดเวลาเลยค่ะ แล้วก็ เอ่อ สัญญาว่าจะไม่ตัดสินนะคะ เล่าได้ตามความสะดวกสบายใจเลยค่ะ
โอเคเลยค่ะ คือช่วงเนี้ยนะคะ เราเหนื่อยมากจนรู้สึกว่าแบบ เอ่อ ร่างกายเราไม่ไหวอะ เหมือนร่างกายเราเนี่ยมีการส่งสัญญาณมาหลายครั้งแล้วอะค่ะ ว่าให้หยุดพักบ้างนะ แต่พอเราพยายามจะพัก หยุดทำงาน หรือว่าอยากจะนอนเล่นเฉย ๆ อะ แค่ 0.5 ชั่วโมงอะ เรากลับรู้สึกผิดทันที รู้สึกเหมือนปล่อยให้ตัวเองขี้เกียจ แล้วก็เหมือนเรากำลังทำอะไรผิด ทั้งที่จริง ๆ แล้ว เราก็รู้เนาะว่าคนเราอะมันต้องพักบ้างอะค่ะ
อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ โอ้ อันนี้ก็เข้าใจสถานการณ์เลยนะคะ แล้วก็ต้องเป็นกำลังใจให้ก่อนเลยนะ เพราะว่ารู้สึกว่าคุณเองเนี่ยค่ะ เป็นคนที่มีความรับผิดชอบมาก ๆ แล้วก็มีความขยันนะคะ ถึงได้รู้สึกผิดที่ว่า เวลาที่เราเองเนี่ยพักจากงาน ใช่ไหมคะ ทีเนี้ยค่ะ อยากจะทราบอีกสักนิดหนึ่งนะคะ เมื่อกี้ที่คุณเล่าว่า ร่างกายของคุณเนี่ยค่ะ เขาส่งสัญญาณว่า ตอนเนี้ยเราควรจะหยุดพักได้แล้วนะ สัญญาณเหล่าเนี้ยค่ะ มีอะไรบ้างคะ เล่าให้ฟังอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมคะ?
อืม คือเราเหนื่อยมาก ๆ เหนื่อยจนเหมือนแบบ หายใจเนี่ยอ่อนแรงนะ หัวมันตื้อ ๆ แล้วก็มันรู้สึกปวดล้าไปทั้งตัว เลยอะค่ะ แล้วก็เป็นแบบเนี้ยมาสักพักแล้ว จนเรารู้สึกว่า เอ่อ เราไม่กล้าพักถึงแม้ว่า เราจะเหนื่อยจนเป็น อย่างเงี้ย ทำงานก็ เราก็จะฝืนทำต่อไปแบบนั้นเลย หรือว่าหากิจกรรม อะไรสักอย่างให้ตัวเองอะค่ะ ยังทำอยู่แบบว่า ไม่ว่าเราจะง่วงหรือว่ามีสมองตื้อ ๆ แค่ไหนเราก็จะไปหากาแฟ หาชามาดื่มให้ตัวเองที่จะฝืนทำงานต่อไปได้เนาะ เพราะว่าถ้าหยุดอะค่ะ เราก็จะรู้สึกเหมือนตัวเองอะ เอ่อ ไม่มีความขยัน ไม่ Productive พอ รู้สึกแบบว่าต้องทำอะไรสักอย่างตลอดเวลาเพื่อ เพื่อที่จะทำให้ตัวเองอะค่ะ ไม่รู้สึกผิดกับการพักผ่อนเนี่ย
อืม อือฮึ อือฮึ ค่ะ ซึ่งอันที่จริงแล้วอะ ความรู้สึกผิดนะคะ เวลาที่เราพักผ่อนเนี่ย ก็ต้องบอกว่า เอ่อ เป็นเรื่องที่สำหรับบางคนอาจจะเกิดขึ้นได้ แล้วก็หลาย ๆ คนน่ะรู้สึกเหมือนกัน นั่นอาจจะเป็น เพราะว่าเขาเคยชินกับการได้ทำงานตลอดเนาะ แล้วก็มีความรู้สึกว่า ภาคภูมิใจในตัวเองที่เราสามารถทำงานได้ เราหาเงินได้ เราไม่ได้เป็นภาระให้กับใคร อะไรเงี้ยค่ะ เพียงแต่ว่าในการที่จิตใต้สำนึกของเราอะ มันสั่งเราตลอดเวลาเลยเนาะว่า เราจะต้องขยันนะ เราจะต้องทำงานนะ บางครั้งอะ มันก็กลายเป็นการทำร้ายร่างกายไปจนถึงจิตใจของตัวเองโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัว ซึ่งกว่าเราจะมารู้อีกทีหนึ่งเนี่ยค่ะ ร่างกายมันก็แบบพยายามส่งสัญญาณออกมาให้เราได้เห็นบ้างแล้วเนาะ จากที่ฟังคุณก็จะมีอาการแบบเหนื่อยง่าย ปวดหัวนะคะ แล้วก็อาจจะแบบทำให้มีสุขภาพที่แย่ลงได้ในระยะยาวนะคะ ตรงเนี้ยค่ะ ก็อยากจะอธิบายให้ฟังอย่างงี้นะคะว่า ถ้าเราลองปรับเปลี่ยนในเรื่องของทัศนคติก่อนเนี่ยค่ะ มันก็น่าจะเป็นการแบบแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุเนาะ ที่เราอะไม่ยอมให้ตัวเองได้พัก เพราะว่าเรารู้สึกผิดน่ะค่ะ เราอยู่เฉย ๆ เนี่ยนะคะ ซึ่งจริง ๆ แล้วก็ต้องบอกว่า เราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องทำงานตลอดเวลา หรือว่าเก่งทุก ๆ เรื่องในเวลาเดียวกันนะคะ คือถ้าเราแบกหลาย ๆ อย่างเข้าไว้ด้วยกันเกินไป อย่างทั้งหน้าที่การงานนะคะ ทำ เอ่อ ตามความคาดหวังของที่ทำงาน ทำตามความคาดหวังของเพื่อน ๆ ร่วมงาน หรือของตัวเองด้วย พอมาที่บ้าน ก็อาจจะต้องแบกความคาดหวังของครอบครัวนะคะ ตรงเนี้ย มันจะทำให้เรารู้สึกว่า เราเนี่ยกลายเป็นเสาหลักที่ไม่เคยได้พักเลยอะ มันจะเหมือนหุ่นยนต์นะคะที่เขาแบบทำงานตลอดเวลา แต่แม้กระทั่งหุ่นยนต์นะ เขาก็ต้องมีแบบ อ้าว พักเช็กสิจ๊ะว่า ตอนนี้มีอะไหล่ตรงไหนหลุดบ้างไหม? ต้องมาเซอร์วิซบ้างนะว่า ทำงานยังมีประสิทธิภาพอยู่หรือเปล่า? หุ่นยนต์ยังได้พักเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ เราอะไม่ผิดเลยค่ะที่เราจะรู้สึกว่า ตัวเองอะสมควรจะได้พักบ้าง เพราะว่ามันก็คือการให้รางวัลเล็ก ๆ กับตัวเองด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรู้สึกผิดเลย ในทางกลับกันน่ะ ตะ คนญี่ปุ่นนะคะเขาบอกว่า ขนาดคนญี่ปุ่นนี่ โอ้ เขาขึ้นชื่อในเรื่องของความขยันเนาะ แล้วทำงานกันจนแบบ งานหนักกันจนล้ากันไปหมด จนร่างกายแต่ละคนนี่แบบ โอ้โฮ มาตอน เอ่อ เช้าวันจันทร์ นี่คือ บางคนเหมือนซอมบี้เนาะ นั่งรถไฟฟ้าไปทำงานกันเนี่ยนะ ตอนเนี้ยเขาก็บอกว่า บางทีเนี่ยการที่เราได้นั่งพักเฉย ๆ น่ะ มันกลับดีกับตัวเองด้วยนะ เพราะว่า ถ้าเราได้หยุดพักซะบ้างอะค่ะ มันเหมือนเป็นการชาร์จพลังงานให้ตัวเอง ลองสังเกตดูนะในช่วงที่เราทำงานไม่หยุดไม่หย่อนเลยอะ แล้วไม่ได้พัก บังคับตัวเองไม่ให้พักด้วยนะคะ มันยิ่งล้า มันยิ่งเหนื่อย ยิ่งรู้สึกว่า มันเพลียสะสม แรงกายแรงใจที่จะทำงานในวันต่อไปอะมันยิ่งยากขึ้น ยากขึ้น เพราะว่าสมองอะมัน มันจะจำแต่ความแบบ ความเร่ง ความรีบ แล้วความที่แบบกดดันตัวเองต้องทำงาน เพราะฉะนั้นน่ะค่ะ การที่เราให้สมองเรา หรือร่างกายเราอะได้พักบ้าง ตรงเนี้ยมันก็ไม่ใช่ มันไม่ใช่เรื่องผิด ไม่ใช่ความล้มเหลว ตรงเนี้ยก็ต้องค่อย ๆ ปรับทัศนคติเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อน ไม่ ไม่แน่ใจว่าพอจะทำได้ไหมคะ?
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม อือ ค่ะ อืม อืม ค่ะ อือ ค่ะ อือ อือ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อือ อือ ค่ะ อือ อ๋อ คิดว่า น่าจะต้องลองดูก่อนเนาะ เพราะว่าที่ผ่านมาเราเป็นคนที่แบบรู้สึกผิดตลอดเลย แล้วแบบเวลาเราเห็นคนอื่นมีเวลาที่เขาได้เล่น ได้พักผ่อน ได้ดูหนัง ได้ไปดื่มกาแฟชิล ๆ อะค่ะ เราก็แอบอิจฉานะ แต่พอเราพยายามที่จะทำแบบนั้นบ้างอะค่ะ เราก็รู้สึกผิดขึ้นมาทันที มันเหมือนในหัวเราอะ มันมีเสียงในหัวแล้วกัน บอกว่าเราทำได้ไม่พอ เราไม่ควรพักตอนเนี้ย แล้วพอถ้าจะมาเปลี่ยนความคิดเนาะ เปลี่ยนรูปแบบมุมมองเนี่ย เราคิดว่าอาจจะทำได้ แต่ก็คง คงต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรเลยอะค่ะ เพราะว่ามัน มันไม่น่าจะสามารถเปลี่ยนปุ๊บปั๊บได้เลยเนาะ เพราะว่าเราเป็นแบบเนี้ยมานานแสนนานแล้วเหมือนกัน แล้ว อือ ใช่ คือนับ
ค่ะ อือฮึ ค่ะ อือ อืม ค่ะ อะ อ ใช่ โอ้ นานแสนนานเลยทีเดียวนะคะ ค่ะ อันนี้เข้าใจเลยค่ะ
ใช่ นับไม่ได้แล้วว่าล่าสุดที่เราได้พักจริง ๆ อะ มันคือตอนไหน เพราะว่าบางครั้งอะค่ะ จริง ๆ แค่เราหยุดเลื่อนโทรศัพท์อะ 10 นาทีอะ หรือว่าถ้าเรากินข้าวช้า ๆ เนี่ย เราจะรู้สึกผิดแล้ว เพราะว่าพอปิดงาน แล้วนอนเล่นเนี่ย รู้สึกว่าตัวเองอะเสียเวลา อย่างเงี้ย มันก็เลยสะสมเนาะ สะสมมานาน เราก็เครียดด้วย ไม่รู้ตัวเลยนะ มันเหมือน เออ เราก็เริ่มเห็นผลกระทบในหลาย ๆ อย่างแล้วเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นแบบ สุขภาพเหมือนกัน การทำงานที่มันเป็นแค่การแบบ เออ ทำไปวัน ๆ ไม่ได้มีไฟ ไม่ได้มีความสุขอะไรเนาะ เราคิดว่า เราลืมไปแล้วว่าการพักผ่อนน่ะมันรู้สึกยังไงด้วยซ้ำอะค่ะ อืม
อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ โอ้โฮ โอ้โฮ เท่าที่ฟังแล้วเนี่ยนะคะ แบบรู้สึกเอ็นดูขึ้นมาทันทีเลยนะว่า คนที่ขยันจริง ๆ ทำงานตลอดเวลา อย่างเงี้ยนะคะ ต้องมารู้สึกผิดเวลาที่แบบถือโทรศัพท์มาเล่น อันนี้เข้าใจได้เนาะ บางคนเขาคิดอย่างนี้จริง ๆ เหมือนคุณเลยอะค่ะ ว่า เฮ้ย ในเวลาที่เราถือโทรศัพท์มาเล่น 10 นาทีเนี่ย เราทำเงินได้เท่าไรแล้ว อย่างเงี้ยค่ะ คือทุกอย่างเนี่ยเป็นแบบเรื่องเงิน เรื่องเศรษฐกิจไปหมดเลยนะ แต่ถ้าวันหนึ่ง เกิดว่าร่างกายเราเนี่ยค่ะ มันไม่ไหวขึ้นมา เราก็คิดว่า เออ ผลเสียนั้นน่ะ มันก็อาจจะไม่คุ้มนะคะ เพราะว่าเราอาจจะต้องแบบเสียเงินกับการที่เรามาดูแลร่างกายตัวเองอะในระยะยาวเนี่ย อาจจะมากกว่าที่ ที่เราหาได้ด้วยนะ เพราะฉะนั้นน่ะค่ะ ตรงนี้เข้าใจเลย ว่าคนที่ทำงานหนักมาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยค่ะ น่าจะปรับเปลี่ยนได้ยาก แต่ว่าถ้าเราตั้งใจ มันไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ค่ะ เพียงแต่ว่าอาจจะต้องค่อย ๆ เนาะ เพราะแน่นอนว่า จากที่เคยทำงานเหมือน โอ้โฮ เวลามี 24 ชั่วโมง คุณทำไปแล้ว 20 ชั่วโมง คุณเหลือเวลานอนแค่ 4 ชั่วโมง เท่าที่ฟังเนี่ยนะคะ คือใช้ชีวิตหนักมาก ประมาณนี้เลยอะ แต่ว่าถ้าสมมติว่า จะให้หยุดเลยเนี่ย โอ้ แน่นอน เป็นไปไม่ได้ แล้วมันก็จะยิ่งรู้สึกแย่กับตัวเองเนาะ ที่แบบ โอ๊ย ทำไมเราถึงไม่มีประสิทธิภาพ อย่างเงี้ยค่ะ ก็แนะนำอย่างงี้ค่ะว่า ให้ทดลองพักสั้น ๆ โดยที่บอกตัวเองด้วยนะว่า ไม่ผิด ไม่เป็นไร พักได้ เราต้องท่องไว้อย่างนี้ค่ะ คือสั่งจิตใต้สำนึกนะคะ สั่งสมองของเราอะ ให้เขาแบบหลั่งสารของความสุขออกมาแทน แทนที่สารตัวเดิมที่เขาจะบอกเราให้กระตือรือร้นในการทำงาน ให้เป็นการบอกตัวเองว่า พักได้ หยุดได้ ผ่อนคลายได้ เรามีความสุขได้ แต่การพักผ่อนเล็ก ๆ ตรงนี้ มันไม่ใช่ความผิด อันนี้เหมือนต้องสะกดจิตตัวเองนะ ค่อย ๆ ทำ ค่ะ ใช่ วันละ ห้า นาที 10 นาที ลองทำไป คือไม่ต้อง ไม่ต้องหยุดเลยนะคะ เพียงแต่ อ่า สะกดจิตตัวเองไปเรื่อย ๆ อะ เราพักได้ เราทำได้นะคะ เพิ่ม มันเป็นการเพิ่มพลัง เพิ่มสมาธิให้เรา แล้วเราก็จะรู้สึก เราต้องสังเกตตัวเองด้วยนะว่า ถ้าเราเริ่มพัก อา วันละ เนะ นิด ๆ หน่อย ๆ แต่ถ้าประสิทธิภาพในการทำงานในวันรุ่งขึ้น มันดีขึ้น และแสดงว่าเรามาถูกทางแล้ว เออ แต่เนี่ยเราก็จะค่อย ๆ นะคะบอกตัวเองว่า เออ หาเวลาพัก เพื่อที่จะฟื้นเนาะ บางทีแบบทำงานไปมาก ๆ เนี่ย มันล้า พักตรงนี้สักหน่อย มันก็จะเป็นการแบบฟื้นพลังได้เร็วขึ้น เราก็จะเหมือนกับ อา ได้ไปฟื้นฟูพลัง แล้วก็พร้อมที่จะทำงานต่อไป โดยที่แบบไม่ ไม่ฝืนจนเกินไป เรากลัวคุณจะล้มจากการป่วย อะไรอย่างเงี้ย เพราะเราว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะคะ กับการที่เราจะมาสูญเสียสุขภาพไป จากการทำงานหนักอะค่ะ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม นั่นสินะคะ อืม อืม ต้องสะกดจิตจริง ๆ <chuckles> ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ เข้าใจ เพิ่มขึ้นแล้ว พอได้ฟังคุณบอกแบบนี้ เราก็คงต้องหันกลับมาดูแลตัวเองจริง ๆ แล้วเนาะ แล้วก็พยายามอย่าโกรธเลยแหละ ที่เราจะพักผ่อน ยังไงวันนี้ ก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่มาฟังเราบ่นด้วย แล้วก็ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์จริง ๆ เลยอะคะ แล้วก็ยังไงเดี๋ยวเราจะลองนำไปปรับใช้ดู แล้วได้ผลยังไง ไว้มาอัปเดตให้ฟังทีหลังนะคะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ สวัสดีค่ะ
<chuckles> ค่ะ ใช่ อืม คะ ทางนี้ ก็มีความยินดีอย่างยิ่งนะคะ เอ่อ จากการรับฟัง ก็เอาใจช่วยนะคะ ให้คุณเนี่ยสามารถที่จะรู้สึกดีกับตัวเองจนแบ่งเวลามาพักผ่อนได้มากขึ้นนะคะ ทางนี้ ก็เอาใจช่วยในทุก ๆ วันนะคะ ถ้าหากว่ามีอัปเดต ก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้อีกนะคะ แล้วก็ถ้ามีเรื่องราวอื่น ๆ นะคะ อยากจะมาแบ่งปัน หรือว่าอยากจะมาบ่นให้ฟัง แล้วก็ยังยินดีที่จะรับฟังตลอดเวลานะคะ สำหรับวันนี้ ก็ต้องสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ